Oo. Well, ah, talaga rin namang valid din naman 'yong ano, 'no, 'yong, ah ah, sinabi mo talaga na minsan parang ang hirap kasi maging komportable din talaga sa mga ganiyang pagtitipong sosyal, 'no. Na siyempre, hindi mo kasi alam kung anong gagawin mo, 'no, baka mamaya magkamali ka, may mang-side-eye sa'yo do'n, 'di ba. Tapos, ano kasi, eh <chuckles> yes, at saka, 'yong mga ganiyan kasi lalo na pag mga sosyalin talaga, alam mo 'yong makikita mo talaga 'yong ano, 'yong mga taong ano, eh, 'yong talagang may class kumbaga, 'yong talagang nasa medyo taas ng lipunan. Madi-differentiate mo kasi siya, eh, 'no. Pero eto ha, ah, matanong ko lang, 'no, ah
'Di ba. Oo. <scoffs> Ma-judge ka bigla. <laughs> Mm. Tama.
ano ba, nag-eenjoy ka ba na dumalo sa mga gan tulad ng ganitong okasyon or hindi?
Ah, nag-e-enjoy ako, depende sa company, 'di ba. Regardless kung ano 'yong venue, regardless kung ano ba 'yong, um, pupuntahan namin. Pero kapagka 'yong company, 'yong mga kasama ko is, um, komportable ako sa kanila, ayun do'n ako nagiging komportable. Pero kung, um, hindi ko kakilala or ano, ayan, kasi gano'n 'yong basehan ko ng pagiging komportable kung sino 'yong kasama ko, ganiyan. Parang, ah, 'yong isang tinginan niyo lang parang, "Ano ba, ano bang gagawin natin dito?" 'yong mga gano'n, may may 'yong 'yong 'yong tinginan niyo ay talagang nangungusap na, na parang "Halika na, umalis na tayo dito." <laughs> Parang ano, 'di ba, or oo, 'yong mga ganiyan, 'yong parang kapagka minsan pagka nagkamali ka, 'di ba, tat magtatawanan na lang kayo na parang, "Hoy mali, panghugas pala 'yan ng pinggan," <laughs> 'yong mga gano'n. So, 'yon depende sa kasama. Oo, 'di ba, pero pagka wala akong kasama, eh, huwag na lang, <laughs> ganiyan. Mm.
Mhm. Okay. Mhm. <laughs> Oo. Yes. Ah. <chuckles> Naku, oo. Mhm. Naku po, oo. Magiging obvious tuloy, 'no, oo. Ah, okay. So parang ano pala ap ah, dadalo ka if may kasama ka, parang gano'n. So ayaw mo talagang dumadalo ng mag-isa, hmm, okay. Mm.
Oo, or kaya dadalo ako kapagka may mangilan-ngilan akong alam kong makakasama ko do'n sa table. Kasi siyempre, ano 'yan, eh, arrange um, ano 'to, mi minsan, ah, per alphabet 'yan, minsan per grupo 'yan, 'di ba, ganiyan. So, a-attend ako kung sino 'yong, um, maki pag nakita ko kung sino 'yong kasama do'n sa invitation na kakilala ko. Pero 'pag wala talaga akong kakilala ay huwag na lang, ayokong mapahiya. <laughs> 'Di ba?
Mhm. Mm. Okay. <chuckles> Uy, okay lang naman 'yan, kung, ah, talagang mag-isa ka at ayaw mo, eh, 'di huwag nalang. Kasi ang hirap nga naman mag-isa ka lang do'n, sinong kakausapin mo ,'di ba, so parang, oo, better huwag na lang. Pero kung, ah, may kasama na ka may kasama ka naman, eh, 'di why not, pumunta ka talaga. Pero 'yong, ah, tinatanong mo ko kung paano maging komportable, ah, siyempre unang-una 'yong ano, ah, tama naman 'yong ginagawa mo, 'no, 'no, 'yong, ah, parang ano pumupunta ka lang talaga pag may kasama ka. Ah, mahirap naman na pilitin mo talaga 'yong sarili mo na ikaw lang, 'no. At saka ano, um
Tama. Totoo. Oo.